Alors c'est pas bête ce que tu me dis parce que, effectivement, au niveau de de l'ascendant astrologique, on a le même. Enfin moi, je su j j'ai son ascend enfin, moi je suis de son ascendant, heu, dont elle a le signe astrologique, donc finalement, c'est vrai qu'on est assez proche là-dessus. Heu, on n'a pas forcément oui.
Oui. C c'est D'accord. Heu, j je peux savoir quel est le son ascendant?
Elle est vierge.
D'accord, OK.
Voilà, voilà, voilà, et heu, on n'a pas forcément les mêmes goûts
Ouais.
heu, sur pas mal de choses, hein, même, heu, musicalement, et cetera. Mmh, mais c'est vrai que là, si je devais te dire, tu vois? Un truc, heu, vraiment qui fait que la relation perdure depuis autant d'années, heu, je dirais qu'il y a beaucoup de respect, entre nous.
Mmh mh. Oh bah, ça c'est indispensable, me semble-t-il. Peut-être aussi beaucoup d'amour, beaucoup d'affection, beaucoup de heu, comment dire? Hem, ouais, comment tu pourrais la décrire, hem, cette relation?
N ouais. Oui. Oui, oui, oui, oui. Oui. Bah, c'est vrai qu'on on peut se dire, tu sais, quand on se quitte, et tout, on peut se dire «je t'aime», heu, comme on dirait à une sœur, en fait, hein.
Tout à fait. Ouais. Bah bien sûr, oui, oui, il y a pas de raison, je veux dire si c'est sincère et honnête, oui, bien sûr qu'on peut se dire «je t'aime», entre, heu, entre bonnes copines, bien évidemment, et puis on s'enlace et puis, on s'embrasse, oui, oui, tout à fait, je pense que
Ouais, ouais, c'est oui, oui, oui. Oui, oui. Mmh, mmh, mmh. <chuckles> Oui. <chuckles> Exactement, exactement, ouais. Mmh.
Waouh, ça c'est c'est c'est vraiment une très, très belle amitié, hein.
Oui, oui, oui, je suis contente. C'est vrai que je pense que, tu vois? C'est il faut se sentir chanceux, heu, de ce qu'on a, et heu, c'est vrai que je suis, heu, assez, heu j'ai beaucoup de gratitude pour cette amitié, complètement. Ouais.
Oui. Waouh, t et et et c et tu dirais que c'est ta seule véritable amie du coup?
J'ai eu, heu, j'ai eu pas mal d'autres amitiés. Heu, j'ai j'ai d'autres amitiés, mais c'est vrai que finalement, je les placerais, je les placerais pas au même, heu, niveau, au niveau, ouais, au même niveau que que cette amie.
Oui. Mmh mh. Bah, c'est peut-être parce qu'avec ton amie, heu, vous avez, vraiment partagé, heu, des des moments extraordinaires. Peut-être, heu, avez-vous souffert toutes les 2. Heu, tu vois? Ça ça rapproche, hein, ce ce genre de de de sentiments, heu heu, dans la souffrance ou dans la joie, heu, bah, forcément, si vous avez eu des moments comme ça, heu, je peux comprendre que vous soyez très attachées l'une à l'autre.
Aussi, aussi, oui. Oui, oui, oui.

Écoute, on en profitait tous les soirs, heu, bon après, c'est les heures, heu, tu sais, c'est à l'irlandaise, à l'anglaise, donc finalement, tu sors tôt et tu rentres tôt. Hem, mais oui, oui, on a fait les quatre cents coups, heu, enfin c'était, heu, non, c'était très sympa. On s'est on s'est découvert à ce moment là.
Oui. D'accord, et est-ce que pardonne moi, mais est-ce que, heu, ton ton amie, heu, habite toujours dans son pays ou ou e ou elle s'est rapprochée, elle est venue en France ou? Mmh.
Et p ouais? Non, non, je t'en prie. Non. Ouais et bah, figure toi qu'elle est, heu parce qu'elle, ses parents étaient expatriés en Côte d'Ivoire, donc heu, et puis, en plus, heu, son père, heu, n'est pas de Côte d'Ivoire, sa mère est belge. Enfin bon, tu vois? Donc heu, ils étaient vraiment expats là-bas.
D'accord. D'accord.
Et heu, tu as la guerre. Oui.
Et comment elle s'appelle? Excuse moi, je t'ai pas demandé.
Comment? Pardon?
Elle s'appelle elle s'appelle comment, ton amie?
Oriane, Oriane.
Oh, c'est un joli nom, ça. Comme la pla la constellation d'Orion, Oriane, waouh, j'adore.
Voilà, très joli nom, ouais, très joli prénom, je suis d'accord. Ouais. Ouais, ouais, ouais, je suis d'accord avec toi, c'est c'est vraiment beau comme prénom.
<chuckles> Et puis, en effet, c'est pas commun.
Non, non, non, carrément. Ouais, ouais.
OK, d'accord.
Et heu, donc voilà, et heu, et puis ils sont venus en France, heu, à ses 18 ans à elle, donc pour étudier, pour aller à l'université, et cetera.
Dans quelle région, ils sont arrivés? Oh, bah, super.
À Paris, à Paris, heu, donc on était juste à côté, et heu, on est passées, tu vois? D'une relation, heu parce qu'à l'époque, c'était encore une relation épistolaire, on s'envoyait des lettres.
Oui. Mmh mh.
Heu, donc de nos 15 à 18 ans, on s'envoyait des lettres.
<chuckles> Super.
Voilà, et puis, heu, bah, 18 ans.
C'est c'est dommage que ça se fasse plus aujourd'hui, hein.
C'est vrai que ah, j'aimais bien ce côté aussi, tu sais, où on on attendait le courrier, heu, non, c'était oui, je suis d'accord avec toi, c'était assez hem, heu, ouais, c'était cool c'était cool de recevoir du courrier, heu, ouais, je mmh, c'est ça pouvait
N ouais. N ouais. Oh, tu m'étonnes. Ouais. Puis, tu lisais l'autre, heu, tu tu la découvrais dans son écriture, heu, dans sa façon de parler, de s'exprimer, heu, i si elle faisait des fautes d'autographes par la même occasion. <laughs>
Oui. Tout à fait. Mmh. Ouais, ouais, ouais. Oui, oui, oui. Tu sais ce qu'on faisait? On se faisait carrément des mixtapes, donc des des cassettes audio, heu, de chansons qu'on aimait, et puis on s'envoyait ça, heu, <chuckles> on s'envoyait ça donc heu, non, c'était ouais, c'était cool, c'était vraiment cool. Mmh, mmh, mmh.
Ouais. Ouais. Oh, c'est génial. Waouh. Et bah, dis donc c'est une belle amitié ça, dis-moi. <chuckles>
Mmh. Oui, oui, oui, et puis écoute, là, on est, heu, bah, plus de 20 ans après, heu, maman toutes les 2 et heu, et heu
Et vous vous voyez donc heu, puisque vous êtes à Paris toutes les 2? Heu, toi tu es du 20e et elle, elle est de quel arrondissement?
Ouais.

Exactement et donc j'avais choisi d'être avec quelqu'un, tu vois, parce que bon, de nature plutôt timide, je m'étais dit: «Bon, de là, à aller toute seule, heu, dans une famille, bon voilà». Donc heu, j'étais avec quelqu'un
D'accord. Ah, il vaut mieux que ouais. Au moins, je serai épaulée s'il y a quelqu'un avec moi. Donc mmh mh. Ouais, je vois.
voilà, voilà, c'est ça, c'est ça et donc heu, j'avais choisie, heu, d'être avec quelqu'un et heu, bon, ça s'est plutôt bien passé, et cetera. Mais c'est pas la personne qui est devenue ma meilleure amie. Hem et puis je sais pas, heu, le 2e, 3e, ma la 2e, 3e matinée de cours, heu parce que tu avais des groupes de niveau. Tu sais, on faisait de l'anglais le matin, tu avais des groupes de niveau et heu, pareil, j'étais pas dans la même classe que ma ma meilleure amie
D'accord. Oui. Ouais, OK. Ouais.
mais, heu, bah, écoute, c'est pendant la pause de la réc enfin, «la récré», entre guillemets, hein? Heu, où il y a je sais pas, on a commencé à se rapprocher, discuter, heu et heu
Oui. Parce que tu la sentais timide, elle aussi peut-être, heu?
Pas forcément, heu, pas forcément, heu
Qu'est-ce qui t'a attiré à elle, alors du coup, quand tu t'es mise à à parler avec elle?
l'humour, l'humour. Bah, l'humour, l'humour, vraiment, heu. Ouais, ouais, ouais. Heu, tu sais, parce qu'en général oui, oui, oui. Ouais, ouais. Carrément
Ah. Mmh mh. Parce qu'elle t'a fait rire, tu veux dire? Bien. Super.
carrément, on était tu sais, c'est ces groupe de jeunes, hein, quand tu as 15-16 ans, heu, vous vous retrouvez tous, tout le monde parle un petit peu, tu viens d'où? Et cetera. Heu
Ouais. Et est-ce que tu est-ce que tu p te souviens de de ce qui t'aurait fait rire et qui t'aurait, heu, attiré à cette personne justement? Tu tu tu as un exemple? Ou tu t'en souviens pas?
Alors j'ai non, je me souviens plus exactement. Après, c'est une personne, heu, extrêmement intelligente. Elle est très fine, tu vois? Donc je pense que forcément, ça a dû être un petit, heu selon la situation, je me suis rendue compte qu'intellectuellement, ça allait accrocher entre nous. Heu, quelque chose comme ça, ouais. Ouais, ouais. Exactement, exactement et je pense aussi, tu sais que le fait que donc, qu'elle nous disent qu'elles viennent de qu'elle habite en Côte d'Ivoire, heu, moi qui étais, heu enfin, qui ai toujours adoré les voyages et cetera, je pense que ça m'a aussi un petit peu attiré, heu, hem
Oui. Mmh mh. Ah oui. Ouais, ouais. Tu as senti les affinités entre elle et toi? Mmh mh. Oui. Oui, parce que c'était com heu, la Côte d'Ivoire j'imagine que tu connais pas du tout et tu t'es dit: «Waouh, c'est exotique», en fait pour toi, tu ouais, tu as peut-être pas l'occasion non plus de rencontrer, heu, des gens de Côte d'Ivoire à Paris?
Non. Exactement. Ouais, ouais, ouais, ouais. Heu, oui, oui, oui, c'est vrai que j'étais pas, heu bon après, à Paris, moi, j'habite dans le 20e, donc c'est vrai que c'était tu sais que c'est quand même un quartier, heu enfin un arrondissement et un quartier bien populaire, donc heu, voilà
Oui, je connais bien, je connais bien oui, c'est vrai, c'est vrai.
donc j'avais, heu, ma meilleure amie quand j'étais toute petite, venait du Cameroun. Donc j'avais quand même cette attirance, heu, peut-être pour l'Afrique aussi, ouais. Oui, oui, oui.
Mmh mh. Ah, bien et et ça a toujours été, heu, des relations féminines? Ou ou tu as rencontré également des garçons, heu, venant de c de ces pays d'Afrique?

Oui, bien sûr. Écoute, hem, j'ai rencontré, heu, ma meilleure amie actuelle, heu, lors de mon premier voyage, heu, en Irlande. Quand on était toutes jeunes donc hem heu, moi je venais d'avoir 15 ans et elle avait 16 ans.
Waouh! Super. Waouh! Tu avais quel âge, vous aviez quel âge en fait? Oh heu, bah vous avez le même âge pratiquement.
C'est ça, c'est ça et puis là, heu, on a, heu, 40, enfin un peu plus de 40 ans chacune. Donc heu, tu vois c'est une, heu, une l'amitié qui dure depuis longtemps, longtemps, ouais ouais.
Ah bah, en effet! Ça doit être une belle amitié ça dis moi! Et dis moi, heu, comment est-ce que vous vous êtes rencontrées alors, heu, en Irlande?
Oui. Alors en fait, c'était tu sais, des voyages, heu, c'était fait pa avec le comité d'entreprise de ma mère donc hem, donc heu, d en fait ça il y a d c'est des organismes, heu, heu, qui existent un peu partout et heu, voilà et moi, donc j'habitais à Paris à l'époque et heu, donc ma meilleure amie habitait en Côte d'Ivoire, tu vois? Ouais, ouais, ouais et en fait heu, bah ses parents ont choisi de de l'envoyer en Irlande. En pour les vacances d'été et heu, moi j'ai choisi aussi d'aller en Irlande, enfin en m en décidant ça avec ma mère, bien sûr et heu, et on s'est rencontrées là bas et heu, <chuckles> et c'est une amitié, je te dis, heu ouais dis moi?
D'accord. Oui, oui je vois. Je vois parfaitement. Mmh mh. Waouh! Génial. <chuckles> Bien joué. Oui. Et tu peux me dire, heu et et tu et tu peux me d raconter donc heu, comment, heu, est-ce que cette amitié est née? Comment est-ce que vous êtes, heu, rencontrées? J'imagine que tu, heu, te souviens du moment précis, de l'endroit, de l'ambiance, heu, puisque ça t'a marquée. J'imagine que, tu peux me raconter un peu tout ça?
Ouais. Oui, oui, oui. Oui oui. Bien sûr, bien sûr. En fait, hem, bon après je vais pas rentrer dans les dans les détails des détails. Mais en fait, heu, on était tu sais, c'est donc si? Tu veux? D'accord, pas de problème, pas de problème. Allez. En fait, tu sais c'était les mmh, on appelle ça des voyages linguistiques. Donc heu, tu as des cours le matin et heu, tu habites, heu, dans une famille donc heu, irlandaise et l'après-midi, tu es avec tout tout le même groupe de jeunes, heu, qui fait les cours le matin avec toi et vous avez différentes activités, heu et cetera et donc heu, moi, heu, de base, j'avais choisi d'être avec, heu parce que tu avais le choix d'être soit dans une famille, heu, seule, soit d'être avec quelqu'un d'autre dans la famille. Donc heu, quelqu'un d'autre que tu ne connais pas. Mais heu, voilà. Moi j'a c'est ça.
Si si, rentre dans les détails. <laughs> Si si tout à fait. <laughs> Ah, oui je vois. Mouais ouais, je vois Mmh mh. D'accord. Oui. Ah oui, quelqu'un qui était là aussi, heu, pour la même chose que toi, heu, pour faire un voyage linguistique, heu, pareil.